Totalement puisque, heu, puisqu'en plus j'avais besoin de ça parce qu'émotionnellement, j'ai toujours été quelqu'un de très entier, donc
Ouais. OK. Ouais.
très émotionnel et et en fait, ça m'a énormément joué des tours
Mmh mh.
dans ma jeunesse quelquefois on me disait: «Ouais mais non tu es trop émotionnel mon gars, tu réagis mal, c'est pas comme ça qu'il faut penser, c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses et cetera». Et au final, je me suis dit: «Bon alors attends, un message c'est quoi au départ?» Bah un message en fait, c'est comme un couloir, il y a 2 portes
Ouais. Ouais. Ouais. C'est ça.
une personne qui l'envoie et un récepteur, exactement et en fait à partir de là, de fil en aiguille, bah, en fait, on rentre dans, heu, d d d vraiment dans le dans dans un petit peu comme le le concept de l'entonnoir, on réduit et on découvre que, ben, la communication c'est 30 % verbale, ce qui fait que 70 % est non verbale et en fait, on se dit: «Mais c'est une dinguerie»
Un émetteur. Ouais, un récepteur, ouais. Mmh. Ouais. Non verbale? Ouais. Ouais.
et à partir de là, j'ai eu besoin de de mettre en place des méthodes d'apprentissage. Pour ne pas partir dans tous les sens, pour sectoriser un petit peu, heu
Mmh mh. Ouais. D'où, heu, ton fameux calepin, heu, qui te permet de ressortir tes idées. Ouais, OK.
Exactement. Exactement ce calepin, c'est un peu la base de tout parce que j'étudie, je me rends compte que très régulièrement, il y a des sujets sur lesquels je maîtrise pas, en l'occurrence la neuroergonomie, la raison pour laquelle en ce moment je suis sur ce sujet-là
Ouais. Ouais.